Ah, ako naman sa tingin ko kasi, 'di ba, entertaining talaga ang mga teleserye din, 'di ba? Nahu-hook tayo kasi nakukuha nung teleserye ang mga, ah, kumbaga ang kiliti ng mga tao, 'di ba, may may tawanan, iyakan, ah, inspirational, positive, may negative, 'di ba? Iba't ibang emosyon, nandun na rin kaya ayun, ah, mga tao talaga nahuhumaling din sa teleserye. Um, s ano ba yung paborito mong teleserye?
Mm, oo. Mm. Mm. Oo. Mm.